ああ、なるほど。出来あがったちの作品を見ることが。
はい。 う、そうですね。あの、最後、あの、最後の工程っていうんですかね、あの、一番こう最後って、それが完成する瞬間じゃないですか。
うんうん。 はい。 はい。
そう、そそうなると、それまでの設計が正しかったんだってこう、わかるんですよね。その最後がつながる瞬間って。<laughs>
ああ、そうですよね。へえ。そっかそっか、その最後でね、こうきちんと形が作るられてたら、だ成功したっていう風になりますよね。うんうん。
そうなんです。はい。 そう、その瞬間と、あとは設計してる時が楽しいですね。
はい。 ああ、いいな。設計は紙に書くんですか？それとも3Dとかで、あの、3Dプあ、紙なんですね。へえ。
はい。 あ、紙ですね、もうアナログなので、はい。<laughs>
あ、大事ですよね、設計図は。
楽しいです。こうやっぱ自分が例えばあの、料理とかも好きなので、キッチンに立つ立った時に、こう、これがここに置けて、これがこういうふうに収納できるような調味料た棚、<laughs> があったらそう。
うん、ううん。 はい。 うんうん。 ああ、それが自分のこう生活環境にあったってことですよね。
そうですそうです。で、こういう機能もあったらいいなっていうのをこう、設計図に書き込んでいる瞬間はすごく楽しいです。
ああ、いいな、楽しそうですね。も盛り上がりますよね、好きだるふなれれば。うん。へえ。
はい。 盛り上がります。一人で。<laughs> そう。
なんかここはめっちゃ大変だっていうポイントもありますか？
そうですね。大変なポイントは、ま、やっぱりその切ったりするとき
ああ、作業ですね。うんうんうん。
作業ですね、あの、ミリ単位の調整をしながら、組み立てていくのが、ちょっとなんか大変かなと思いますね。
ほう。 うんうん。 ああ、まが違いないと思います。えん、できたさ完成した作品を自分の SNS アカウントとかに、こう、アップデアップロードみたいな、こう、す投稿されるんですか？
はい。 はい。 うん。 あ、しないですね。<laughs> あんまりそうですね。あ、ただあの、何て言うんでしょう、メルカリとかで売りたいなと、あの、まだあの、目論見段階ではあるんですけど。
あ、そこはしないんですね。<chuckles> ほう。おお。

あ、はい、あの、ちょうど1か月ぐらい前かな、1、2か月位前から DIY にはまってます。
はい。 え、DIY ですか。面白そうですね。今までどんなのを作られたんですか？
はい。えっとですね、例えば、え、調味料の棚とか、あの椅子？
はい。 はい、へえ。 椅子ですか？ふんふん。
はい、後は、あの、何だろう、小物を入れるかご
はい。
とか、踏み台とか。<laughs>
ええ、いいですね。ちょっとしたこう買わなくてもいいけど、自分で作りたいみたいなんで始めたんですか？なんかきっかけあるんですか？
あ そうですね。何か、元々、何か、創作系は好きで。
うん。 はい。
で、あの仕事が、あの、事務、事務関係の仕事ではあるんですけど、あの何て言うんでしょう、建築にも関係するような、あの仕事で、そこでその道具が結構、職場に揃っているっていう。<laughs> はい。
はい。 あ、なるほど。 お。なるほど。それめっちゃいいじゃないですか。職場で作っちゃうんですか？それを。はい。ええ、なんかいいですね。こう、昼休みとか、仕事が終わって、その工場っていうんですか、使える状況であれば、なんか、どんどん始めたいですよね。うん。
職場で出来ちゃいます。<laughs> はい。 あ そうなんです。やっぱ、こう道具を揃えるところからってなると、DIY って結構お金も掛かるし、<laughs> どう
ええ。 はい。 ですよね。そこでも一番難易度高いですよね、道具。うん。
そうなんですよ。
それがあるっていうのはいいです。木とかも切れるんですよね、そこで。
あ、切れます。<laughs> そうですね。はい、はい。
あ、じゃあもう全てが揃ってる状況じゃないですか。いいですね。え、職人さんとかもいて、ちょっとわかんないや、これどうやったらいいの？って聞いた時にアドバイスとかもくれるんですか？
うん。 あ、そうですね、くれますね。<laughs>
うんうん。あ、なるほど。じゃあ、めちゃくちゃいいですね。<laughs> 仕事とも繋がってて、うん。
はい、あの、楽しい。そうなんです。<laughs>
え、なんか今後これ作ってみたいなっていうのもあるんですか？
うん、そう、今はあのやっぱ身の回りの小物系が多いんですけれども、まやっぱ、DIY を始めると、こう、インターネットでいろんな DIY の人の作品を見てるとやっぱ結構どんどん大きくなっていくんですよね。<laughs> 作るものがそう。<laughs> そういう大きいものに挑戦していきたいなとは思うんですけど
うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、スケールスケールが上がっていくんですね。 いいですね。 へえ、え、大きいもの例えばどんなんですか？

あ、いいですよね。
そうなんです。そうするとこう電子的なこう器具もいらない。あの、ハンマーがあればできるみたいな。
うん。 はい。 ああ、確かにとうだな、いいな。それはでもいいですよね。ハンマーぐらい家にありますもんね。<chuckles> もう駄目だったら、買ってきたらいいじゃないですかね、そのダイソーで。うん。
やい。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 そうなんですよ。で、ちなみにダイソーにハンマーも売ってるんですよ。
間違いない。全部揃う。<laughs>
そうなんですよ。全部揃っちゃうんです。そこでうん、簡単なものを作ったら、あの、どんどんあの、広げていくことができると思うので
へえ、面白いな。うんうん。 はい。
うん、なんか必要なものも、こう、自分で見えてくると思うんですよね。
ああ間違いないですね。なんか最近3Dプリンターとかも DIY する人の中で流行ってるじゃないですか。それも今後つ使っていきたいなっていうな思いもありますか？
ああ、あります、いえ。 いや、それは考えないですね。
あ、ちょっとそこはまた別ジャンルなんですね。
そう、ちょっと自分の嗜好とは違うかな。<laughs>
ああなるほど。なんか金具が必要だったけど、なかったから3Dプリンターで作りましたっていうのな記事を見たことがあって、なんかいろんなうん、挑戦できるみたいなんで、ま、なんかいいですよね。新しいもの。うんうん。へえ。
はい。 うん。 ああ、え、そんなのあるん。うーん、うん。 ま、それも一つですね。あ、うん。ただま、好き嫌いなので、やっぱいやっぱりアナログが好きな人はアナログでやっていくみたいな。<chuckles> そう。
あ、ありますよ。あ、いんですね。アナログであって。いや、なんか面白いですね、そういうコミュニティーとかあって、自分たちが作ったものを、こういろんな感じでシェアできる人たちがいたら。うん。
うん。 そうですね、はい、だからまこれからも追求していこうと、<laughs> 思ってます。
はい。 いや、素晴らしいお話を聞けて本日すごく楽しかったです。ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
へ、あいぞました。失礼します。
失礼しま